Oh ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal im generell Urlaub war oder wann ich das letzte Mal irgendwie, ähm, so Sachen gemacht habe. Weil ich weiß, so aus Erfahrung, immer wenn ich wenn man so 'n Tag in der Therme ist oder so, dann bin ich schon immer danach so richtig so angenehm müde und dann schlafe ich auch mal richtig gut. Ist tatsächlich 'ne richtig gute Idee, das mache ich auf jeden Fall mal.
Ja, definitiv, ne? Wie du grad sagst, wenn du auch kein dann schon lang nicht mehr im Urlaub warst und so, dann, äh, wirst du ja auch, sage ich mal, dauerhaft unter Spannung so, und dann tut's auch mal gut, wenn du dann, sage ich mal, nur 1 Tag oder so oder, ne, ähm, alle 2 Wochen mal in die Therme fährst und da dann so 'n bisschen Ruhe bekommst. Ähm, das sollte sich dann auf jeden Fall auch gut auswirken auf deine Gesundheit so.